Ja, das ist mir neulich so gegangen, da ging's um 'ne Powerpoint-Präsentation, äh, die wollten wir als Team äh, äh, wollten wir die vorführen, ne, und ich war an verantwortlich für's Layout und für das Zusammentragen und die anderen haben dann schon die Zahlen geliefert, ne? Äh, und bei mir ist das Ding dann doch ziemlich lang geworden und, äh, dann wollte ich das auch noch 'n bisschen hübsch machen, ne? Also, nicht einfach nur Zahlen draufsetzen auf die Folien, sondern ich brauchte auch 'n vernünftiges Layout, was sich durchzieht, ähm, so 'n Corporate Design nennt man das auch, ne? Und und die anderen sagen: „Komm, werd fertig, mach, das brauchen wir alles nicht.“ Ne, nicht so toll.
Ja. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm, okay. Mhm, und, ähm, wie, äh wie habt ihr euch am Ende dann geeinigt? Oder habt ihr euch ah, also, ist noch nicht ah, okay.
Noch gar nicht, noch gar nicht. Also Ne, also, speziell bei diesem Projekt ist das immer noch so. Ähm, aber die kommen dann so an und sagen: „Ah, Mann, immer hängst du hinterher, ne, immer, immer, immer, ne?“ Und äh, das geht mir auch Äh, ich bin eben 'n Mensch, der, äh, gern ordentlich seine Sachen zusammenträgt und dann auch mit 'ner super Qualität abgibt, oder? Ist ja wichtig, ne? Verstehe ich gar nicht, warum die a
Mhm. Hm. Ja. Verständlich, ja. Mhm. Ja, es fällt ja am Ende auch auf dich zurück dann, ne? Wenn die
Ja, die anderen meinen immer, das ist für dieses für dieses Projekt jetzt gar nicht notwendig.
Ach so. Na ja, also, ich mei du könntest natürlich mal
„Ne, konzentrier dich mal auf das Wesentliche und bring das rüber.“ Ne?
Mhm. Mhm.
Und da frage ich mich manchmal auch: „Bin ich vielleicht, ähm, zu langsam, weil ich immer an den letzten 10, 20 % arbeite?“ Ähm, und andere sagen eben: „Komm, wir haben Pareto-Prinzip, 20 % bringt 80 % des Nutzens.“ und, äh, manchmal überlege ich mir, ob das vielleicht mal auch mal dran ist, ne?
Mhm, mhm. Mhm. Mhm, ähm, also, ich ha äh, da der gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, die du mal ausprobieren könntest. Also, zum Beispiel, ähm, ist es denn möglich, dass du 'ne andere Rolle einnimmst in dem Projekt, oder musst du diese äh, diese letzte Rolle des Layouts machen, weil du kein weil das deine Expertise ist?
Ja. Mhm.